Allora, uhm, magari questi qua che hai m menzionato sono più per lo smartphone, diciamo un personaggio che
Mh-mh. Eh sì, sì, perché magari c'è qualche differenza effettivamente col computer, okay.
Sì, c'è qualche differenza. Diciamo che il mio personaggio preferito, uhm, ai tempi o comunque ancora tutt'oss e tutt'oggi si chiama Swain.
Okay, che mi sa che per smart smartphone non c'è. Mh-mh.
E perché? Sì, cioè no, no, l'hanno aggiunto, l'hanno aggiunto recentemente.
Ah, okay, okay, oka
E sostanzialmente, perché è diventato il mio personaggio preferito? Proprio per una questione di curiosità, perché vedevo questo personaggio, no, perché comunque quando tu muovi, uhm, il personaggio diciamo dall'interno della partita dice delle frasi, no? Diceva delle frasi molto
Sì. Sì.
da capo, da leader, no? Dicevo: "Ma ma"
Da leader, okay. <chuckles>
Dice: "Guarda che figo questo personaggio che dice queste cose," e ho scoperto e questo un po' mi influenzato, no, perché poi mi ha portato al capire la logica di un leader. Praticamente questa pers diciamo questo personaggio all'interno di questo mondo, è una persona dove non avendo nulla è riuscita ad arrivare al comando della propria nazione attraverso
Okay. Cer Mh-mh. Sì, perché poi ogni personaggio ha la sua storia, mi sembra, no? È bella questa cosa. Mh-mh.
Esattamente, esattamente. E un po' mi è ispirato, forse è anche questo che un po' mi ha aiutato diciamo nel nel percorso professionale, perché m
Mh-mh. Ti sei un po' riconosciuto in lui
Esattamente. Allora ho detto, eh dico mi sono sempre detto: "Ma io ho questa comunque capacità no, uhm, mi sento di essere carismatico, magari mi sbaglio eh, però un po' mi sento carismatico".
come capita spesso. Mh-mh. Mh-mh. No vabbè, perché?
E quindi diciamo che mi ha portato un po' nella curiosità di capire come funziona, l'atteggiamento di un leader, cioè qual è la differenza perché poi c'è tutta una differenza, no, tra capo, tra leader, tra capitano, uhm, anche le varie sfaccettature del di essere un leader, perché c'è magari leader che si mette in campo, il leader che, uhm, dà sostegno morale, il leader che fa a sua volta da subordinato, quindi fa sentire non di essere il faro per la squadra in questo caso, ma di essere la persona che abilita gli altri a essere il faro. Quindi ci siamo c'è tutta un po' questa sfera del della leadership, che non avrei mai esplorato probabilmente nonostante magari una naturale propensione, uhm, diciamo come interesse
<chuckles> Certo. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.
però ecco diciamo che è un uhm per me la curiosità è proprio importante per p è importantissima per questo, perché proprio
Certo. Perché da piccole cose che magari ci sembrano quasi scontate, magari può possiamo avere delle idee che poi ci cambiano la vita, come magari è successo a te. Ma invece come hobby, hai qualche hobby che hai scoperto così per caso, proprio per curiosità?
Esattamente. Esattamente.

Era così interessata a me
Mh.
che, ehm, nel momento in cui non mi presentai più ai corsi fui l'unico ragazzo a cui si interessò nel chiamare i miei genitori e dire ai miei genitori: "guardate che vostro figlio è molto portato, uhm, ha un buon orecchio, ha una ha una buona voce, sì, questo ragazzo può fare tanto." E diciamo essere stati bloccati un po' per diciamo il mero denaro mi ha creato un po' ha creato questa esatto, mi ha creato un po' questa questa cicatrice dentro di me. Ehm
Ah. Sì, per la musica. Mh-mh. Difficoltà economiche, sì, come capita molto spesso. Mh-mh. Quindi non hai potuto proseguire comunque il violino, nonostante lei avesse chiamato, ehm
In quel momento, no, non non c'era proprio la possibilità, cioè nel senso cercammo, facemmo, chiedemmo, però ecco ero proprio demotivato poi perché
In quel okay. <clears throat> Mh-mh. Poi il violino, anche, costa abbastanza se non sbaglio? Cio
Allora, il più scarso dei violini meno di 250 € non lo paghi. Poi, se paghi qualcosa di sotto di 250 € significa che stai prendendo il tronco con <chuckles> con le corde.
Mh-mh. Mh. Sì sì, sì. <laughs> Ma poi tu da grande hai ripreso questo hobby? Questa questa passione più che hobby?
Ho ripreso l'hobby della musica.
Okay, cioè il violino ce l'hai? Sei riuscito a risuonarlo poi, da grande?
Ho provato a comprare No, perché il problema è questo, io volevo comprare il violino perché facendo un lavoro che mi prende tanto tempo, non ho il tempo o comunque non avevo fino a poco fa, diciamo la possibilità economica di seguire delle lezioni. Adesso grazie ai ai miei sforzi ci sono riuscito, no. Ehm, ho provato a comprare spesso questi violini da tutoring che sono violini magari da 80, 90 € che vengono comprati proprio per fare pratica, un disastro. Quindi per questo dico che sotto 250 € compri immondizia
Mh. Certo. Mh-mh. Okay. Oka Sì. <chuckles> Sì, sì. Sì.
però diciamo che l'ho ripresa sotto forma di canto. Diciamo che adesso tutt'oggi, ovviamente non seguo dei corsi, un po' mi aiuta il fatto di avere un buon udito, diciamo mi sono messo nello studio della musica da un punto di vista del canto. Ehm, ovviamente tutto a da autodidatta, nel senso che mi metto lì davanti allo specchio, canticchio quello che cerco di
Mh-mh. Ah, canto okay, non avevo capito. Che bello! Beh, quindi sei rimasto comunque vedi che poi le passioni di quando abbiam di quando siamo piccoli o comunque, ehm, i i insomma i i quello che magari avremmo dovuto fare nella vita poi in qualche modo riaffiorano comunque.

E e, comunque, è sempre stata una mia passione, no, e, durante il Covid, la curiosità mi ha spinto al al chiedermi, effettivamente: “Ma come funziona tutto questo?” Anche perché, uhm, diciamo, per un gioco nello specifico, ero e sono ancora, tuttora, molto portato.
Mh-mh. Mh.
Quindi, mi sono detto: “Perché non intraprendere "League of Legends
Che che, g che gioco? Ah! Lo conosco, okay. Sì, sì.
Lo conosci? Okay. Ehm, sostanzialmente, io ho iniziato come giocatore, diciamo, prima del Covid. Poi, diciamo, prima del Covid ci ho giocato ehm, poi, l'ho lasciato. Poi, vabbè, quando si è un po' più ragazzino, diciamo
Okay. Mh-mh. Giocavi sul telefono oppure su sul tablet?
No, sul computer, perché, quando, diciamo, lavoravo io, non c'era il League of Legends per telefono, perché adesso c'è anche per telefono.
Sul computer, oka Ah, okay. Okay. Perché io l'ho l'ho l'ho giocato abbastanza, ma lo gioco ancora adesso, a volte, sul sullo smartphone proprio.
Uhm
Avuto un ex fidanzato che giocava, quindi mi sono appassionata. <chuckles>
Ah, e si Po'si. Oh, posso immaginare, posso immaginare. È, comunque, un gioco che, uhm, diciamo, prende, prende tanto, prende tanto. E ho iniziato come giocatore. Diciamo che ho raggiunto anche un livello dove ho giocato il competitivo basso, quindi, diciamo, la bassa leva del competitivo. Però, durante il Covid, uhm, diciamo, ho ripreso un po' in mano questo gioco perché, effettivamente, il lavoro, non si poteva lavorare; uscire, si poteva uscire. Quindi, boh vabbè, ritorniamo, diciamo, sui grandi classici e mi sono detto, anche conoscendo altre persone: “Perché non fare il competitivo?" Ma, soprattutto: "Come funziona il competitivo?”
<chuckles> Eh, ti prende, divertente, certo. Okay. Mh-mh. <chuckles>